Oye, ay, pues fíjate que tengo así como que ganas de de así de desahogarme un poquito. Más que nada no es así como nada grave y así, pero sobre todo como para liberar un poco la mente y, pues, a ver también si tendrás al algún consejo que me puedas dar, algo que que, pues, sí, me puedas recomendar, porque la verdad es que últimamente, yo creo que esto ya tiene unos 2 a 3 meses, me cuesta bastante trabajo poder así relajarme y desconectar totalmente, sobre todo, este, entre por la cuestión del trabajo, ¿no? Y bueno, también cosas de la vida, así como que planes a futuro que tengo y así. Entonces, eh, me pasa muchísimo, sobre todo en ya en la noche. O sea, cuando ya, en teoría, estoy como más tranquila, como ya casi para dormir, ahí es como que mi cerebro empieza de: "Uh, no, no vamos a dormir, vamos a empezar a a a a pensar en en lo del trabajo". ¿Eh?
Ujú. Ujú. <chuckles> Como el m como el meme que que hace, ¿no? Que el cerebro en la noche dice ideas y cuando ya se van a dormir ajá, okey.
Sí. Tal cual. Igualito, así está, eh, como que esperando ese momento y es como de: "Oye, en el trabajo, este, pues, mañana tienes que hacer esto, este, las citas que tienes. Ay, que se te olvidó aquello". Y bueno, también ha estado medio estresante el trabajo estos últimos meses, entonces, como que, bueno, eso me ha afectado, y luego te digo, pues, también, si no es eso, es como los planes a futuro, ¿no? Así como de: "Oye, eh, tengo que". Bueno, yo, es que, tengo de plan así, por ejemplo, eh, empezar a construir un departamento, <inhales> entonces es como de: "Ay, ¿y a quién voy a contactar primero? ¿Cuáles son los pasos a seguir?". Y bueno, o sea, si no es una cosa, es otra cosa y no me puedo relajar.
Ujú. Ujú. Okey, este, eh, y, eh, dices que tienes como 1 mes, 1 mes y medio que que estás pasando por eso. Eh, ¿has tenido momentos de de diversión donde tú salgas y y te llenes de dopamina? No sé, te rías o cantes o bailes o alguna cosa así?
Pues, no mucho porque estoy como que muy, pues, sí, como que todo el tiempo le estoy dando vueltas a esto. Entonces, a veces, aunque esté con algunos amigos, este, estoy como que estoy como que ida porque estoy pensando mis cosas, ¿no? O sea, entonces me cuesta me cuesta trabajo así como que separar eso, aunque, pues, tengo aquí a mis amistades y todo, sí me ha costado trabajo, incluso con mi pareja, pues, a veces, eh, en vez de estar hablando de otras cosas, como que yo también estoy hablando de que del trabajo, de que del proyecto, ¿no? Y y bueno, él, pues, por querer. este, pues, también ayudarme, pues, me está escuchando. Pero te digo, no logro como desconectar de eso.
Ujú. Ya, ya, ya. Mmm. Ujú. Okey. Este, mira, eh, bueno, eh, aquí digamos que hay 2 aspectos o 3 aspectos que yo veo. El primero sería tu tu cuestión, este, mm, digamos, eh, personal, eh, tu tu cuerpo y tu mente que tendrían que encontrar alguna manera de de desconectarse, ¿no? Este, por eso te yo te decía si si has hecho algún baile, a lo mejor alguna sesión de de diversión o de de contar chistes, de platicar con los amigos de una manera profunda, te ayuda a conectar. Pero dices que te mantienes en eso. ¿E eres una persona tú religiosa o no eres una persona religiosa?
No, la verdad es que no. Sí soy así espiritual, que es diferente, o sea, pero pero religiosa no.
No. Ujú. Okey. Okey. Pues, entonces, a lo mejor te puede servir algún alguna especie de de, este, eh, sesión de de reflexión, de respiraciones profundas, de enfoque, este, hay muchas aplicaciones incluso que ya pueden ayudar ahorita en esa cuestión de escuchar música, de centrarte en tu cuerpo, de relajar los músculos, alguna cuestión así, ¿no? Este, eh, para la cuestión, digamos, de de corporal y de tu de tus emociones. Y y para la cuestión mental, a lo mejor lo que te conviene es, eh, hacer alguna especie de dinámica de de orden, ¿no? De de planeación, para que las cosas, al registrarlas, tú las dejes ya ahí, esto no se me va a pasar, pero todavía no lo atiendo, lo voy a ver en el futuro y digamos que los pones en una caja fuerte donde ya las tienes seguras, pero no están en tu cerebro, ¿no?
Mm. Sí. Ujú. Total. Pues sí, oye, eso suena bien. Y de hecho, antes así yo iba a unas, eh, bueno, como espacios de meditación hace tiempo y fíjate, lo dejé y ahorita como estoy ta estaba tan enfrascada así en lo mío, pues, no pensé en ese recurso que sí es superimportante porque, pues, sí, nos ayudan a estar en el presente, ¿no? O sea, como con los ejercicios de respiración y todo. Y de hecho, a veces había un poco de yoga y, bueno, todo eso, pues, sí, eso este a ayuda bastante. Entonces, yo creo que eso, como era un hábito que tenía antes y que ahora, pues, no sé, lo dejé hace unos meses y, pues, ahorita me enfrasqué en otra cosa, sí lo puedo retomar. Y lo otro que me decías de escribir, sí, porque como te decía, a veces en la noche estoy de: "Uy, se me pasó hacer esto, tengo que hacer lo otro mañana", y y, pues, no, no descansa mi mente. Entonces creo que voy a empezar así a hacer una planeación semanal y ya a lo mejor conforme vayan pasando los días, si algo tengo que cambiar, lo cambio, pero lo voy a hacer en el horario de trabajo, o sea
Ujú. Claro. Ah, perfecto. Ujú. Sí. Sí, digo, puedes traer, de eh, un una libretita o en tu teléfono o dependiendo del tipo de persona que seas, este, pero o suponiendo que trajeras una libretita, un cuadernito, eh, te acuerdas: "Ay, tengo que contactar al arquitecto", por ejemplo, ¿sí? Tú lo anotas nada más: "Contactar arquitecto", ¿sí? Y y después te acuerdas que hay que, este, ver la cuestión de la pintura: "Ah, pues la pintura", y lo anotas simplemente, y en un momento del día simplemente, pues, tienen 3 destinos las cosas, o las desechas porque ya están hechas o porque ya no las necesitas, o las haces en este día o en este momento, o las mandas hacia el futuro, ¿no? Ya le dices: "Ah, sí, al arquitecto lo voy a ver el sábado", entonces ya pones, eh, un tu calendario o en tu aplicación que tú us utilices, eh: "Contactar al arquitecto el sábado", y ya lo mandaste al futuro y lo sacaste de tu cerebro, ¿no? Y lo que tengas que hacer hoy, pues, te enfocas en eso y sería más, más práctico y más rápido, y ya tu cerebro se va a liberar de todas esas ideas que, pues, es que las tienes ahí dando vueltas, ¿no?
Ujú. Sí, total. Eso sí lo lo voy a hacer, muy buena idea. Y oye, mira, mientras estabas también hablando, algo que no te comenté y que puede ser también que me esté así influenciando un poco, es que en en en mi afán como de tratar de desconectar del del trabajo y de estos pensamientos, sí me he puesto mucho así con el celular, sobre todo, pues esta parte antes, o sea, te digo, antes de dormir, porque es justo cuando me agarra todas estas preocupaciones y todo. Entonces, así como que digo: "Bueno, a ver, vamos a desconectar", y entonces me pongo a ver qué videos así de stand ups, de comediantes, cosas chistosas como para decir: "Bueno, me desbloqueo"
Ujú. Oh, ya. <chuckles> Ujú.
pero luego esto, este, ay, la verdad, no sé si, me afecte o no, o sea, no sé si, esta sea una buena manera también de de desconectar, ¿o no?, o sea, ¿qué opinas tú al respecto?
Pues, yo creo que, eh, es una buena manera de desconectarse, pero no antes de dormir. Quizá, este, antes de dormir, más bien te va te va a generar que tu cerebro esté haciendo lapsos de de atención pequeños, eh, pero continuos, y está, digamos, como que, eh, titilando ¿no?, entonces, más bien a lo mejor algo que sea más profundo, una lectura que puedas hacer e en un libro, eh, físico, una charla que puedas tener con alguien, como tú decías tu tus ejercicios de respiración pueden darte una más, eh, digamos que una una inmersión para que puedas ir tú despegándote de la del día a día y entrar ya en la etapa de del sueño, ¿no?, entonces, más bien como ir parando el motor, porque el problema de las redes es que ya dan micro fragmentos de información que te bombardean y eso es, eh, poner el cerebro otra vez como que a a, este, trabajar y a que esté procesando distintos cachos de información, ¿no?, entonces, a lo mejor sí convendría que eso lo pongas un límite, digamos, que en la cena ya sea lo último que vea, ya después de eso lavar los trastes, prepararse y es como un ir estacionando el el la el cuerpo para que ya entienda que ya vamos de salida, ¿no?
Mm. Sí. Ujú. Sí. Sí, sí, eso me sirve, qué bueno que me acordé de decirte, este, bueno, yo creo que sí lo puedo hacer porque, pues, quiero descansar. Ah, entonces, este, tengo ahí varios libros y creo que estaba pensando hacer las meditaciones y eso en la mañana, pero yo creo que además de la mañana lo voy a hacer así en la noche, para que sea como un tipo ritual, ¿no?, así como un poco, bueno, eh, hacerlo así más en la tarde-noche para realmente empezar a a desconectar. Y pues, lo afortunadamente tengo aquí a mi pareja, entonces, también puedo hablar con él, este podemos platicar este, y bueno, la lectura también es algo que me gusta, pero también lo hacía mucho con la pantalla y algo que que mencionaste, no es que sea físico, pues también yo creo que por la cuestión del tipo de luz y todo que que creo que afecta también al cerebro, ¿no?, a decir como que esté despierto. Entonces, ahí tengo unos libros físicos que puedo ahí desempolvar y empezar a hacer a esos cambios paulatinamente, para pues de para poder relajarme y ya no estar pensando que en el trabajo hay otros proyectos que sí ya son como que más a futuro.
Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Ujú. Claro claro, bueno, ese ese, eh, este, eh, algún libro que puedes tú empezar a leer, este, es, eh, El poder del ahora, ¿no?, eh, que es de ese eh, trata precisamente de eso, de a ver enfócate, disfruta ahorita con quién estás, en dónde estás, eh, tu entorno tiene muchas cosas buenas, pues aprovéchalas ahorita, el futuro ya vendrá, ya déjalo en el en el adelante, el pasado ya se fue, déjalo que se vaya, libérate, ¿no?, y enfócate y a lo mejor este hasta puede ser una una lectura ahorita recomendada, ¿no?, que viene al caso.
Mm. Sí. Ujú, jum, sí, total, eh, o sea, ese libro no me lo no lo había escuchado, pero suena así como muy para lo que necesito, o sea, como estar enfocada en lo que es ahorita, lo que es para el futuro y todo, pues lo puedo ir anotando para poder enfocarme en el ahora. Entonces, pues voy a buscarlo. Este, de hecho, hasta me va a servir porque tengo acá una biblioteca cerca y me va a servir un poquito para también ponerme a hacer alguna actividad, o sea, de de ir caminar y matar un poquito de tiempo a al ir a buscar este libro. Este, así que qué bueno que que me lo dijiste, porque sí lo voy a lo voy a buscar, eh.
Ujú. Ujú. Muy bien, no, pues ojalá que te pueda servir y bueno, este, siempre es recomendable, dicen que que demasiado pasado es, este, es, eh, ansiedad ¿no?, y y y demasiado futuro de más bien ansiedad es demasiado futuro, demasiado pasado, ansiedad y y depresión, perdón, y pues hay que estar en el ahora para no estar deprimido ni ansioso.
Ay, oye, ese es un una buena una buena línea, eh. Oye, pues nada, nuevamente te agradezco muchísimo, primero por escucharme, porque la verdad ya siento menos brumas y en mi mente, este, de está genial y, pues, por todos los tips que me diste que voy a empezar a aplicar para poder, ya ahora sí, por fin relajarme. Muchísimas gracias.
Ujú. No, gracias a ti por compartir y ojalá que te pueda servir y que tengas un excelente reinicio de la vida, ¿verdad?
Gracias.
Ajá, hasta luego.